Ja, das stimmt, Baden ist auch gut, ja. Ja, da kann man so richtig entspannen. Mhm.
Ähm, ansonsten was ich auch mache, ist aber das habe ich noch nie gemacht na als ich mich super gestresst gefühlt habe, und zwar gibt's dieses Pulver GABA, das sorgt dafür, dass das Gehirn langsamer arbeitet. Das macht einen also, ich nutze es eigentlich vor 'ner Meditation oder vorm Schlafengehen. Da kommen die Gedanken halt. Ja, genau, ja, GABA, das ist auch etwas, was der Körper herstellt selber, aber halt nicht so viel. Ähm, ich finde das super, das Zeug.
Ah, das ist so 'n Nahrungsergänzungsmittel oder was ist das? Ja? Ja. Okay. Mhm, mhm.
Ähm, ansonsten, was noch? Ja af etwas essen, was dich als Kind damals glücklich gemacht hat? Äh, zum bei mir ist das so Kirschsaft zum Beispiel. Ich habe das als Kind in der Türkei oft, äh, getrunken. und ich habe da 1 Jahr nämlich als Kind in der Türkei gelebt als Kind und da gab's auch so 'n Marshmallow, das hieß Eti Puf
Ja, stimmt stimmt, das ist Aha, aha. Ja. Oh, cool. Mhm.
und das hat so so 'n Keks als Unterseite, dann so 'ne Halbkugel-Marshmallow-Form drüber und dann so kleine Schokostreusel drauf. Und es ist nicht das Beste, aber es macht mich am glücklichsten. Also ich eigentlich mag ich so KitKat und so mehr, aber das Ding, da habe ich so 'ne emotionale Bindung. Wenn ich hier so 'n türkischen Supermarkt sehe und ich hole das ich sehe das, da kommt direkt so alte Erinnerung hoch. Das macht mich dann glücklich.
Okay. Aha, irgendwas. Ja. Okay, ja schön, schön. Ja, das stimmt. Also, wenn ich jetzt hier so 'ne Schwarzwälder Kirschtorte hätte, dann würde es mir gleich auch besser gehen. Ja, ja.
Ja. Ja, das ist meine Lieblingstorte. Dafür würde ich töten, ja, das ist meine absolute Lieblingstorte.
Ja, ja, das ist auch gut. <chuckles> Und wo du das sagst mit dem Kirschsaft, ja, das habe ich auch gelesen, das ist tatsächlich auch gut, den nach dem Sport zu trinken. Der ist so muskelentspannend und, äh, ja, man soll davon auch gut schlafen können. Das stimmt. Das stimmt. Auch so 'n Kamilletee, glaube ich, entspannt.
<chuckles> Ah. Mhm. Ja.

Du, ähm, ich merke in letzter Zeit, wenn ich gestresst bin, werde ich aggressiv. Also, ich ich weiß nicht, meine beste Freundin ChatGPT sagt die hat mir, äh, ADHS attestiert.
Mhm. Ah, okay, okay.
Merke, dass es mir extrem schwerfällt, ähm, zuzuhören.
Ja.
Auch wenn ich jetzt am Telefon mit dir rede, ich ich kann es nicht immer, dass ich so 10, 15 Minuten ganz still sitze, ne? Ich muss mich da 'n bisschen bewegen oder irgendwas in die Hand nehmen. Ich habe hier so 'ne Schraube, mit der spiele ich immer rum in der Hand. Ähm, ich merke, wenn ich gestresst bin vor allem bin ich gestresst werde ich gestresst, wenn ich 'ne neue Arbeit anfange, weil da gibt's viel auf einmal gleichzeitig zu bea be Dieses Multitasking macht mich aggressiv mittlerweile. Aber auch, weil's unnötig aggressiv ist. Also auf meiner akt auf meiner neuen Arbeit gibt es 4 verschiedene Tools, um die Arbeitszeiten einzu einzutragen. Ich muss einmal dem Arbeitgeber und einmal dem Kunden unseres Arbeitgebers zeigen, was ich am Tag mache, ne? 5 Stunden das gemacht, 1 Stunde das, 2 Stunden das. Und dann für die Pause ein und ausloggen und beim Reinkommen, Rausgehen auch. Und ich denke mir: „Warum kann man das nicht zu 1 zusammenfassen?" Weißt du? Also, Technik regt mich auch auf, ja. Ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Hm. Oh je. Okay. Ja. Ja. <snorts> Ja, ja, genau, genau. Dann brauchst du dafür schon so viel Zeit, ja, und das ärgert einen dann. Ja. Ja, das ist blöd, so Sachen, die man nicht ändern kann, ne? Die, die man so als unnötig empfindet, und, äh, man kann nichts dagegen tun. Dann stresst dich das auch. Ja.
Echt, i ja. Ja. Mhm. Aber auch wenn ich meinen Schlaf nicht bekomme manchmal bin ich echt sauer auf meinen Mopsi, auf meinen Kater. Ich meine, mein Wecker geht eh schon um 7:20 los und seit 1 Jahr muss ich früh aufstehen. Ich war vorher 7 Jahre Freelance und, äh, Übersetzer konnte aufwachen und schlafen gehen, wann ich wollte.
<chuckles> Ja. Aha. Ja. Mhm, mhm.
Und ich schla ich arbeite lieber 12 Stunden frei weißt du, 10, 12 Stunden frei nach meinem eigenen Plan, nach Lust und Laune, anstatt wie so 'n Roboter, wie 'n Sklave, 7:00 aufstehen zu müssen, ins Büro an anzutanzen. Ähm, wenn er mich dann schon vor 7:00 weckt so 6:00 kommt er und läuft auf mir herum, von links nach rechts, von rechts nach links, und ich denke mir: „Ja."
Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja. Ja. <snorts> <chuckles> Ja, das kenne ich n da ist deiner aber noch freundlich. Meiner fängt mittlerweile vor 5:00 damit an und manchmal ist es so früh, dann kommt er in den Keller. Also, dann tut's mir leid, dann kann ich's nicht ertragen.
Oh, Mann. Oh, nein.

Oh, oh, ist das so 'n so 'n Schwebebecken? Also so 'ne schwebt man da auf der Wasseroberfläche oder ist das mehr wie so 'n Whirlpool?
Das ist Mhm. Habe ich da drauf geschwebt? Ich weiß es ne, wann man war ganz normal im Wasser, aber durch die Temperatur, äh, ist es so, dass man den Körper irgendwann nicht mehr spürt, und ich habe das damals gemacht, aber ich habe es leider nicht gen genießen können. Ich bin da mit Erwartungen reingegangen. Ich versuche seit 2 Jahren, äh, Astralreisen zu lernen, also außerkörperliche Erfahrungen, und ich dachte, wenn ich den Körper nicht mehr spüre, kann ich ja vielleicht die Vibration bekommen und dann mit dem Bewusstsein den Körper verlassen, aber wenn du dann denkst, ja, du hast jetzt für 'ne Stunde bezahlt, jetzt jetzt geht die Zeit los. Wenn man so was zu Hause hätte, das wäre perfekt. Etwas, was immer die Temperatur genau, stabil hält, das wär super, aber man hat ja immer den Timer im Hintergrund so, wenn dafür bezahlt.
Mhm, mhm. Ja. Oh. Mhm. Okay, ja. Mhm. <snorts> <chuckles> Ja, ja, dann könnte man das jeden Tag üben. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, ja.
Was kann man sonst, äh, gegen Stress machen? Ja, mit meinen Katzen spielen, mit denen kuscheln, schmusen beziehungsweise Zwangskuscheln. <chuckles> <snorts>
Ja, das stimmt. Das ist auch 'ne gute Idee. <laughs> Ja, genau, genau, das entspannt einen selber, die Katze vielleicht nicht unbedingt, aber obwohl also meine ist schon älter, die lässt sich das jetzt gerne gefallen, aber als sie jünger war, nein. Ja, genau, das ist 'ne gute Idee.
Ähm <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Ja.
Wie merkst du eigentlich, äh, wenn du gestresst bist, hast du da irgendwie so typische Anzeichen?

Mhm. Hm.
Ja.
Ja, da ist echt wichtig, dagegenzusteuern. Ich meine, so Sport ist auch nicht schlecht oder einfach sich 'ne Auszeit nehmen.
Ich mache nur Aber Sport muss auch Spaß machen, sonst hat man das Gefühl ich gehe jetzt auch zum Fitness, aber nur aus dem Pflichtgefühl, nicht weil's mir Spaß macht. Ist eigentlich schade.
Mhm. Okay. Ja, ja. Ja, aber dann vielleicht 'ne Runde zum Strand gehen oder durch 'n Wald gehen oder einfach mal
Warte ich, ich muss ma ja. Ja. Ich mache mal eben die Terrassentür zu, weil da so 'n Baby schreit. Einen Moment.
Mhm, mhm. Ja, raus irgendwie an die frische Luft, das hilft manchmal auch, wieder runterzukommen und zu entspannen.
Vielen Dank. da hat so 'ne Nachbarin anscheinend ein Baby bekommen. Das höre ich erst seit heute. Ja, die war die ganze Zeit sch bi so 'n bisschen schwanger und ich glaube, jetzt ist es so weit. Sie hat das Kind bekommen.
<chuckles> Okay. <snorts> Okay. <chuckles> Und jetzt ist ist das Baby da. Ja, ich hoffe, das das Babygeschrei stresst dich nicht nachts. Mhm.
<chuckles> Äh, das ist auch interessant. Für mich ist es wichtig, so was für ein Geräusch das ist, ne? Also zum Beispiel, wenn meine Katze jetzt neben mir schläft und die ganze Nacht schnarchen würde, das ist ja total süß. Das würde mich überhaupt nicht ärgern.
Mhm. Mhm, mhm. Ja, das ist irgendwie beruhigend, ne, auch das Katzenschnurren.
Es es ist ja, es zählt, was das Geräusch für dich bedeutet, was es ja, wie du's empfindest, nicht die Lautstärke.
Ja, ja. Genau, genau. Ja, und manchmal kann man auch so Störgeräusche einfach ausblenden. Ähm, was weiß ich, wenn wir uns jetzt unterhalten und draußen läuft der Nachbar mit dem Rasenmäher, ja, und ich konzentriere mich aber auf das Gespräch, dann stört's mich weniger als, ähm, wenn ich irgendwie da sitze und, äh, versuche, Musik zu hören oder so, dann nervt's mich richtig.
Ja. Mhm. Ja. Also, was hier auch stressig ist die Spanier hier äh, die Häuser sind super dünn, die Wände. Man hört vieles von den Nachbarn, aber auch von der Straße. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die die St wie die das Haus gebaut haben, aber wenn die hier ich bi ich bin im, äh, Erdgeschoss, ne, und vor meinem Küchenfenster ist die ist der Bürgersteig. Also, wenn da einer mit 'nem Ro Skater durchfährt ich habe das Gefühl, der fährt über mich drüber durch. Das ist so laut.
Ah. Mhm. Mhm. Mhm. <snorts> Ui. Ja.
Oder da ist so 'n kleines Loch, äh, in der Wand unten in der Küche. Ich weiß nicht, wofür die das eingebaut haben, und wenn schon mal genau davor ein Obdachloser schläft und der schnarcht
Mhm.